Oo, maganda yung sinabi mo tsaka nakakalungkot din na, ah, kasing iba. Halimbawa ah, sa minimum o kaya, yung mga nasa, ah, yung nasa tabi lang talagang naninirahan, ang ang diskarte nila, eh, noodles 'tsaka sardinas.
Oo. Mm. Yun, yun lang. Di ba?
Di ba? Oo.
Oo, so na-cocompromise minsan 'yong kalusugan, ganon?
Tap mm. Oo, tama kasi yung gulay, actually mura naman yung gulay kaso nga lang
Mm. Oo, mura naman.
eh, ramdam niyo pa rin eh, yung tipong ilang piraso lang ba yung ma mabibili niyo, 'di ba?
Oo nga.
Kaya, magkaiba ba pag sa menudo o ah, eh, nag-luluto po ba kayo o ibang tao ah, ibang tao, mm. So, 'pag nakukulangan aba'y importante ba sa inyo na medyo, ah, kumpleto o okey na 'to? <chuckles>
Ah. Mm. Nagluluto ako, oo. Oo napaka-ganda ng tanong mo 'no okey na 'to ano kasi kami nasanay kami sa kumpleto, kasi meron kasi meron kasabihan sa pamilya namin, gawa-gawa lang yata namin yung kasabihan na 'to, na, pag kumakain ka, make sure na sarapan mo na yung kinakain mo
Oo. Mm. Oo. Mm.
palaging ganon 'yong sinasabi ng partner ko at mga anak ko pati na rin 'yong mga magulang ko kaya nga, mula pagkabata nasanay talaga kami na kumpleto 'yong sangkap 'no kaya nga ang hirap din mag-budget. Sabi ko nga ah, dapat pala nag-doktor ako para, mataas 'yong sinasahod ko araw-araw di ba? 'Yon pero malayo, malayong maging doktor.
Oo. Mm. Mm. <chuckles> <chuckles> Actually, ano daw, eh, dapat hindi raw doktor eh, nurse. <chuckles>
Oo, ikaw ba? Mm. Oh, ano ba? Ah, nurse nurse ba yung ano yung mas mataas na yung sahod ngayon, tapos mag-aabroad? <chuckles>
Oo. Oo, mag-aabroad, parang pag may nag-rest sa pamilya niyo, nasa isang pamilya lahat ng tao yun nga lang ang saklap kasi lahat sa kanya aasa. <chuckles>
Oo. Mm. Oo nga, o ikaw anong ginagawa mo naman para maka o makabawas sa gastos dahil mataas nga yung presyo ng mga bilihin?